Jadi gini Kak, sekarang ini, ya akhir-akhir ini lah gitu Kak, aku tuh lagi ngerasa bosen gitu loh Kak, sama latihan, karena, latihannya ini bisa dibilang, gitu-gitu aja yang pertama kan. Karena ini bener-bener kayak, aku bikin sendiri gitu loh Kak, jadwalnya. Jadi dalam seminggu, itu tuh biasanya aku tuh, nge latihan itu kayak 5 sampai 6 kali lah Kak, dalam seminggu tuh. Nah, di minggu pertama bukan minggu pertama ya, bilangnya itu, 3 minggu 3 hari di minggu pertama, itu tuh, aku latihannya di, eee, bagian atas tubuh, gitu kan. Nah, di 3 hari minggu setelah, eee, setelahnya, itu tuh aku latihannya, di bagian bawah tubuh bagian bawah. Itu tuh, terus-terusan begitu Kak. Sampai kurang lebih itu udah berjalan sekitar, 1 tahunan gitu Kak. Nah, di mana itu tuh, kan monoton banget ya Kak dengan begitu-gitu aja gitu kan, kayak kurang banget sama variasi kan? Jadi, aku tuh pernah berpikir untuk kayak, ya udahlah gitu, kadang aku mikir ini stop dulu deh, nge-gym nya gitu. Soalnya, udah mah capek, bayar juga kan? Terus, gitu-gitu aja lagi kan yang aku lakuin sih, gerakannya. Jadi menurut kamu, aku harus gimana nih Kak? Biar aku tuh, enggak cepet bosan gitu loh sama latihan aku ini loh.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm, oke. Mhm. Mhm. Mhm. <snorts> Hmm. Oke, ak wajar banget sih. Aku b aku paham sekali perasaan kamu wajar kok kalau merasa bosen, banyak kan orang yang mengalami fase seperti itu, bukan hanya kamu aja loh. Tapi sebelum aku bisa kasih saran, boleh nggak saya tanya-tanya dulu nih, biar saya bisa kasih saran yang lebih baik, gitu?
Ya, emang. Oke. Iyap.
Eee, kalau saya boleh tanya mmm, kalau saya boleh tanya berapa sering sih kamu latihan dan berapa lama tiap sesinya?
Boleh boleh. Yap. Mmm. Untuk keseringannya itu dalam seminggu itu bisa 5 sampai 6 kali gitu loh Kak. Nah, dalam 1 hari itu tuh kadang aku tuh bisa latihan tuh 1 hari itu 2 kali Kak. Jadi pagi sama ke sore gitu loh Kak. Nah pagi tuh kadang cuma sejam, sore sejam, gitu. Tapi kalau aku lagi bener-bener waktunya lagi kosong, lagi banyak enggak ada kerjaan, itu 1 hari itu bisa 2 jam sih Kak aku paling lama. Dan itu bisa dibilang ya hampir setiap hari sih Kak untuk, eee, jadwal yang kayak gitu.
Mhm. Mmm. Mmm. Terus kalau boleh tahu, apa sih yang membuat kamu bosan? Kalau karena kalau aku lihat, kamu cukup termotivasi ya, bahwa sehari bisa sampai 2 kali, eee, sat pagi, sore, 1 jam, 1 jam, atau malah 2 jam. Apa tuh yang bikin kamu bosan, sampai kamu pikir, "Oh, saya tidak motivasi lagi untuk pergi ke gym ini."
Iyap. Pada pada awalnya, iya Kak. Aku merasa sangat-sangat, eee, tertarik, sangat-sangat bersemangat dan termotivasi gitu, Kak. Setelah eee, pokoknya nge-gym itu bikin aku senang aja pada awalnya. Tapi, setelah tujuan aku capai contohnya nih, kan waktu itu kan, pada awalnya kan badan aku kurus nih, Kak. Nah, tujuan awalnya adalah naikin berat badan sebanyak 15 kilogram,, dan itu udah tercapai, Kak. Dah, ketika, eee, tujuan aku ini tercapai, itu aku kehilangan lagi motivasi, Kak. Nah, aku enggak tahu lagi nih mau ngapain tuh nge-gym-nya. Jadi selama itu tuh aku nge-gym kayak cuman, ya udah ngejalanin rutinitas yang seperti biasanya, aku jalanin. Karena aku nggak ada target lainnya lagi gitu loh, Kak. Karena udah benar-benar tercapai, gitu, jadi aku bingung mau ngapain lagi, Kak, gitu.
Mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Mmm, gitu. Eee, oke, sebelum aku kasih saran sama <clears throat> sorry, eee, boleh tanya nggak kira-kira kamu tuh latihannya nih sendiri atau bersama orang lain?
Yap. Aku latihannya sendiri sih, Kak. Cuman di tempat gym itu emang banyak orang lain. Cuman ya kita jarang aja sih untuk berkomunikasi, karena emang lebih fokus ke diri sendiri aja sih, Kak, yang aku rasain tuh.
Mmm, oke. Eee, ak oke, aku paham deh, eee, masalahnya. Kalau gitu aku boleh kasih saran sedikit, eee, kalau aku lihat kamu kan bilang kamu tuh merasa kamu sudah mencapai tujuan kamu ya, bahwa kamu udah cukup, eee, cukup ini, udah menaikkan berat badan, udah membesarkan badan. Tapi sekarang motivasinya ialah bagaimana me-maintains supaya berat badannya tetap segitu dan, eee, apa namanya, besar badannya tetap segitu, gitu. Karena kan kalau misalnya Kakaknya berhenti, eee, nge-gym, mungkin, eee, tubuhnya tidak akan sebesar seperti itu lagi gitu. Eee, bagaimana ra menurut Kakaknya?
Oke. Betul. Iyap. Iya, betul. Iya, bener, ada penyusutan. Mmm, iya sih bener juga, Kak. Karena aku tuh kayak lebih pengen ini aja sih, Kak, mungkin aku harus butuh ini ya, Kak, target baru kali ya, biar lebih ada motivasi gitu ya, Kak. Karena setelah target aku tercapai dan aku mencoba untuk mempertahankannya gitu ya, itu yang ada malah jadi bosen banget gitu loh, Kak. Jadi aku tuh bingung harus ngapain lagi sih, Kak, gitu setelah target aku tercapai gitu loh.
Mhm. Mhm. Oke, eee, mungkin Kakaknya udah pernah coba mengubah va rutinitas variasi latihan nggak? Mungkin kan Kakaknya selalu monoton nih, eee, seperti Kakaknya bilang upper, terus dah gitu berikutnya, eee, tadi apa gitu me lower gitu. Coba ubah rutinitasnya, variasi latihannya yang lebih berbeda, intensitasnya juga. Mungkin nggak perlu, eee, sampe 2 kali sehari, tapi mungkin cuma 1 kali sehari gitu. Apa Kakaknya udah pernah coba seperti itu?
Mmm, iya. Uwah. Lower. Iyap. Iya sih. Mmm, iya, ya. Aku belum pernah coba sih, Kak. Karena menurut aku ya, Kak, pikiran aku yang jadul gitu kan pada saat itu, itu aku mikirnya, "Ya udahlah latihan aja," gitu, "yang penting, eee, semuanya tuh enggak ada sia-sia selama kita berusaha," gitu kan. Karena aku juga takutnya ketika aku berhenti atau mengganti atau b mengganti variasinya gitu kan, itu aku takut akan terjadinya, eee, pengikisan ototlah ataupun penyusutan berat badanlah gitu. Jadi aku masih kayak tetep stay atau bertahan sama apa yang, ah, aku lakukan sebelumnya gitu, Kak. Aku belum berani gitu. Tapi setelah mendengar saran kamu tadi, kayaknya iya deh, Kak, aku harus bener-bener bereksperimen atau mungkin mengganti variasi latihan aku, biar aku tuh enggak terlalu bosen gitu loh, Kak. Se karena selama ini kan gitu-gitu aja kan latihannya kan, jadi emang bener sih, Kak, kayaknya saran dari kamu itu bakal aku kerjain sih, Kak. Ada lagi enggak, Kak, saran dari kamu kira-kira yang cocok buat aku?
Mmm. Hmm. Mmm. Mhm. Mhm. Iya, saran aku juga ya, eee, Kakak juga harus mengingat lagi alasan awalnya itu apa nih? Kakak kepengennya kan, supaya badan Kakak lebih besar dan juga, eee, timbangannya lebih naik gitu. Eee, jadi, kalau misalnya Kakaknya, motivasinya agak turun, ingat lagi, "Oh, saya ini ingin mempertahankan timbangan saya sekian," gitu. Dan mungkin juga, kalau misalnya, eee, menambah unsur sosial, misalnya seperti mengajak teman untuk berlatih bersama, kan kalau cuma teman-teman atau orang-orang yang, eee, di tempat gym, Kakaknya tidak kenal, kan jadi, kurang, mungkin kurang enak ya untuk mengganggu, eee, kurang connect, kure takut mengganggu aktivitasnya dia gitu. Tapi kan kalau bersama teman, mungkin Kakaknya lebih bersemangat untuk, eee, pergi ke gym bersama gitu? Apa Kakaknya udah pernah coba?
Betul. Iyap, benar. Iya iya, bener ya. Oh, iya. Iya, benar. Kurang connect lah ya, iya. Benar. Iya sih, bis Belum pernah sih Kak, aku untuk ngajak temen pergi ke gym ya. Karena setahuku tuh, ketika aku ngajak temen, selalu ada penolakan gitu Kak. Tapi nanti bakal aku coba deh Kak, untuk ajak temen-temen aku dan aku, eee, sepertinya ingin memotivasi mereka juga sih Kak, untuk hidup sehat, kayak nantinya tuh, eee, masa tuanya akan seperti gimana gimana kalau hidup sehat gitu Kak. Kayaknya oke sih Kak, untuk ngajak temen, biar nggak terlalu sepi juga kan. Dan kira-kira nih Kak, ada lagi nggak sih alasan kamu atau nggak saran dari kamu gitu Kak, yang menurut kamu itu, eee, cocok untuk aku nih, Kak?
Hmm. Hmm. Eee, saran terakhir aku nih, eee, Kakaknya juga harus memperhatikan, eee, istirahat, tidur yang cukup dan, eee, apa namanya, gym itu memang juga olahraga itu penting, tapi juga Kakaknya harus butuh istirahat yang, eee, benar juga gitu. Kadang-kadang kalau misalnya Kakaknya terlalu lelah, itu juga nggak bagus gitu. Jadi Kakaknya juga harus memikirkan, oh, saya ini, eee, sekarang lagi lelah, nggak usah deh. Sampai 2 kali, eee, ke gym, 1 kali aja udah cukup, gitu. Itu saja sih saran dari saya. Semoga, eee, Kakaknya e berguna buat Kakaknya gitu.
Mhm. Iya yah. Betul. Iya sih. Iya iya. Mhm. Aduh, berguna banget sih Kak saran-saran dari kamu, karena aku juga ya kurang sih Kak untuk memperhatikan yang namanya pola istirahat. Karena kan aku kan doyan banget ngopi ya Kak. Jadi aku ngopinya itu bisa kayak malem, sore, jadi itu tuh ngeganggu waktu aku untuk istirahat lebih cepet gitu Kak. Tapi setelah mendengar saran kamu kayaknya inga sih Kak, aku harus bener-bener kayak mengubah pola hidup aku gitu kan, yang harus tidur lebih cepet, yang di mana itu juga bisa membantu aku untuk mengatasi rasa kebosanan aku ketika aku nge-gym. Makasih banget ya Kak saran-saran dari kamu ini berguna banget buat aku loh Kak. Dan aku jadi tahu nih Kak ke depannya aku harus ngapain dan harus bagaimana Kak berkat dari saran kamu.
Mhm. Terima kasih juga sudah berbagi cerita sama aku. Eee, semoga ya Kakaknya tetap semangat dan tidak kehilangan motivasinya untuk latihan lagi gitu di tempat gym.
Yap. Iya. Semoga. Iya sih Kak. Makasih banget ya Kak. Kalau gitu aku mau istirahat dulu nih Kak karena tadi habis nge-gym. Sampai jumpa lagi Kak.
Sampai jumpa lagi. Terima kasih.